ああ、うんうんうんうん。
相手がもうミックスしてボンってあげてくれたから、も、それは、あがったんですよね。
うん。 あ、そうなんですね。うん。
うん、でも、自分でってなったら、自分がどうしても気に食わないから、自分がアップロードするとかしないか決めれるから
ああ、なるほどなるほど。もう、手が止まっちゃうっていう感じなんですね。
そう、手が止ま気に食わない気に食わないってなって
うん、ううん。
あの、進んでないですね。
あ、そうなんですね。なんかこう、まあ、な何回か歌った中のデータの中でも、あの、割とマシっていうぐらいのは、何個ぐらいに絞れるんですかね？
はい。 はい。 あの、その、曲によってもまた違うんですけど、<clears throat> あの
はい。
その曲の中でも、マシっていうのは、大体 まあ、そうですね、でも3、4個は作れますね。
あ、そうなんですね。なんかこう、絞ったね、3、4個の中から、あの、なんかこう、ランダムに、ま、誰か、第三者か機械かに選んでもらって、で、自動でアップロードする仕組みっていうのをね、あの、スケジュールに決めて出してみるっていうのは、ちょっとどうですかね？あんまり いですかね？うんうん。
はい。 はい。 ええ。はい。 あ、なるほど、で、あ、自動でっていうのはなんかあれですかね、もう、この期限が来たら、アップロードするって決めちゃうみたいな感じですかね？
はい。 あ、そうですね、もう先にスケジュールを立てて、あの、で、まあ、さいあの、まあ、そこまで、なんか、いっぱい、多分収録されると思うんで、まあ、その中でも、ま、5個ぐらいに絞って、で、まあ、機械がランダムに選ぶとか、ま、第三者にね、一番いいのを選んでもらうっていうのもいいかもしれないですね。うん。
はい。 はい。 ああ。 なるほど。もう、そこで、じゃあ、ここが、この部分が嫌なんだよねっていうのも、もう、そこも、出しちゃうってことですかね？
はい。 あ、そうですね。なんか、ま、その、この部分が嫌って思う部分って、具体的にどういうところが嫌なんですか？
うん。 なんか、ビブラートかけたくなかったのにかかっちゃったとか

あ、そうなんですね。あの、曲作りも、ご自身でされてるんですか？
はい。 曲作りはやらないんですよ。もう、コピーうん。カバーカバー曲ばっかりなんですけど、はい。
あ、なるほど、うんうん。 はい。 あ、じゃあ、歌を、あの普通に、まあ、自分で納得いくまで歌って、で、仕上がりが良かったらアップロードしてくっていう感じなんですね。うん。あの、その活動って、いつ頃からされてるんですか？
はい。 そうですね。 ええ、もうね 3、4年やってますね。<laughs> そうなんですよ。そんなにやってるのに
あ、そうなんです。かなり長いですね。 なるほど、うんうんうん。
まだ、あげきれない自分がいて。
ああ、なるほど。あの、まあ、今まではどういう頻度で、あの、公開してたんですか？
うん、でもはい。 あの、公開は、その1回、その、ほんとにプロのミキサーの方と伴奏を作ってる方とコラボしたことがあって。その時は、もう、そあ相手がしてくれたから、ああたしが歌った歌をバーってあげて
うんうん。 うん、ええ。あ、なるほど。うんうん。